いや、ほんと2、3日前なんですけど、私こうパートナーって呼べる人と別れを決意したんですね。
はい。 うん。 あ、そうなんですね。うん。
はい。そこで、こう、なんていうんですかね。別れたんですけど、やっぱり、感情をどうやって整理したらいいのか。感情を正直に伝えたけど、その伝え方が正しかったのか間違えたのかっていうような、漠然とした不安がまあ、まだあって。ま、そんな話を本日聞いて頂きたいんですね。
うん。 なるほど。 うん。 分かりました。じゃあ、ぜひ聞かせてください。
はい。ちょうど本当この1年位その彼女と知り合って、3、4ヶ月位でこう深い仲になっていったんですね。そん中で、 きまあ、あの、共通の趣味のダンスっていうのがきっかけで、ま、2人で踊ったりして、こう食事をしたりして、深くなっていったんですけど
うん。 はい。 うん。 なるほど。
もうすごく私はその彼女のこう、隠し事っていうんですかね。何も教えてくれないっていうところに不信感を抱いてたんですよ。
うん。 なるほど、そうなんですね。
それは年齢だったり、あとは結婚してたりしてないのか。過去の恋愛、何も話さないっていうところに、なんだろう、トラウマがあるのかなと思ったんですけど。やっぱり、何か何も開示してくれなくて。すごく一緒に楽しむだけの関係になってしまってて。ま、私が本気になればなるほど、馬鹿にされてるんじゃないかなって思いが湧いてきたんですよ。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 そういう感情になったんですね。うん。
はい。その中で、大喧嘩をした時に、こう、年齢を教えてくれたんですけど、そんなになんかね、大した違いもなく、4つ位年上だっただけだったんですね。
はい、そうなんですね。うんうん。
はい。で、ま、私としては「付き合いたい」っていう話もしたんですけど、ま、その彼女は「もう、こんだけ深くなってるんだから付き合ってるも同等だよ」って言ってきて、何かこう、相手にしてもらえない感じがあったんです。
うん。 なるほど。なんか、結構はっきりしない感じだったんですね、ずっと。うん。
そうなんですよ。こう、はっきりしない感じで、で、しかも、な何も教えてくれないし、何だろう、自分だけこう好きになっていってて、彼女に遊ばれてるんじゃないかなっていう思いもあったんですね。
うん。 なるほど、そうだったんですね。
はい。で、そこで、私意を決して、こうノートっていうのを作ったんですよ、あの、LINE で。
うん。
で、そこには、何かこれは、2人で話し合うための地図ですよっていうことと、要はこれは、別れたい続けたいっていうことじゃなくて、私はこういう気持ちを抱えてて、その、彼女が何をあの、伝えてくれないのが不安なのかとか、色々、で自分はどうしたいのかっていうのを箇条書きにして、結構長めで書いたんですよ。
うん。 お、それは、あなたの感情とか今考えてること、思っている事を書くノートだったんですね。うん。
はい。 そうなんですよ、書いたんですよ。で、うう距離感の距離感であったり、それが自分にとって不安であったりとか、関係が曖昧な事とか、そう言った事をバーっと書いていって、ま、彼女に送ったんですね。
うん。 はい。
で、それで読んで頂いて 話そうって話になったんですよ。それが去る3日、こんしゅ4日位前ですね。
あ、その話そうって言うのは、あの、お相手の方から話そうって言う提案が来たんですか。
はい。 そうなんですよ。で、色々話話そうって言ってた事があったんですけど、話そうって言う度に何も話してくれなくて、ただお酒を飲んで、もう、なあなあになって帰っていくだけだったんですね。
うん。 ん、なるほど。うん。 あ、じゃあ、いつもの話そうは、結局解決する為の話し合いではなかったって事ですね。うん。
なんかうん。 はい。 そうなんすよ。話したかったけど、そのトピックも話せないまま、こう、彼女のペースに巻き込まれて、何か、うやむやに終わってたんですよ、毎回。
ん、なるほど、そうだったんすね。うん。
はい。で、私もちょっと時間、べ別で別日に、ちょっと話したい事があるんだ、時間取れないかな、お酒抜きでって言ったんですけど、彼女は「いいよ」って言ってくれたんですけど、その日なんか、全然お酒も飲んじゃって、「なんか話そうとしてくれたのに、なんで話そうって言っているのに、話って何って聞いてくれないの？」って言ったんですけど、それも曖昧な回答だったんですよ。
うん。 ううーん。 うん。 なるほど。うん。
そこで、ま、「ノート送って話そう」って言ってくれたので、翌日話をしてくれるのかなと思ったんですよ。あ、これはもしかして向き合ってくれるのかもしれないと思ったんですね。
うん。 はい。
で、彼女から言ったのは、「あなたはお嫁さんを探してるように見える」とか、あとはなんか、なんて言うんですかね、こう「私はあなたにふさわしくないから、長期関係は無理」だとか言われてて、その理由も正確に教えてくれないんですよ。
うん。 うん。 なるほどね。うん。
それで、あ、この人もうだめかもしれないって私は思ってしまったんですね。私が誠実に向き合おうとすればするほど離れていくし、誠実性がないって感じたんですよ。
そうでね。うん。 うん。 確かにそうですね。はっきりしたことも言わないし、あなたに正直に、ね、全部開示できれば、あなたも多分ね、向こうのことを信用できると思うんですけど、結構精神的にもきつくないですか？
はい。 はい。 はい。 そうなんですよ。け精神的にもきつくて、なんか私がピエロみたいなんですよ。一緒にパーティーに行くけど、彼氏のような面して横にいるのに、その彼女はいろんな男性と踊ってて、こうすごく楽しそうなんですけど、実際私自身彼女のこと何も知らなくて、彼氏面してるけど、すごくなんかね、おもちゃのように遊ばれているような気がしてしまって。
うん。 うん。 うん。 そうか。ん、そうなると、なんか、あなたが、その、彼女の一部というか、アクセサリーみたいな感じに見えちゃうかもしんないですね。う、ふん。
はい。 はい。 そうなんですよ。そういう風に、こう、扱われてたような気がしてしまったんですね。
なるほど、うん。
で、そこで、ま、意を決して伝えて、話し合いを持ってくれるって言ったけど、何も話してくれなかったんですよ、その時も。
うーん。そうなんですね。
一緒にはい、ダンスのレッスンに行ってたんですけど、その日がちょうど最後のレッスンだったんですね、今年。
うん。
で、「もう、ないな」って言って、来年から、ちょっと予定が変わるっていう話もしてて、インストラクターの方が。
うん。
で、そこで、あ、きっと話してくれるんだと思ったんですけど、曖昧な事しか言わなくて。
どう なるほど、そっか。うん。
何も言ってくれなかったんですね。こう、言及してくれなくて「あ、ノート凄いな、ありがとう」位だったんですよ、面と向かって。
うーん。
そこで、不信感っていうのが募って、あ、この人は絶対誠実性がないんだ。私が誠実に、向き合おうと向き合おうとすれば、そっぽを向くし、やっぱりそういった事が出来ない女性なんだと思ったんですね。
うん。 いや、その気持ちは凄い分かりますよ。うん。
はい。え、もう、私帰りに、その彼女に「いや、もう関係性に一区切りつけるわ」って言って「もうもう、むダンスもちょっと休憩してやらないようにするし、多分もう会うことないから良い人探してね」って言って、もう別れて帰ってきたんですね。
うん。 ほう、そうだったんですね、うん。
です、今度はい、で、それが水曜日だったんですけど で、そこからま、別れて、ちょうどさっきっていうんですかね、今日メッセージが来て、ま、どういう気持ちでいるんですかって聞いてきたんですよ。
うん。 はい。 え、それは、その、あなたがそこでもう関係性を断ちましょうって言って、そっから、えっと、この2、3日間はもう一切コンタクトはなかったんですか？
はい。 はい。 なかったんですよ。で、今日とても悲しいから、あなたがどういう気持ちでいるか知りたいってメッセージが来たんですね。
うん。 ほう。でうん。
私も悲しいけど、なんか、ほんとはうーん、やっぱり2人でいても何も始まらないし、ちょっと消耗だけして心が寂しくなったり、辛くなるので、なんか、前を向いて、ま、今は穏やかに暮らしたいみたいなことを送ったんですね。そこでんで、彼女は、なんか、私も色々話したかったけど、話せなかったとか言ってるんですね。
うん。 うん、なるほど。どうなりました？ うーん。
なんか信用できなかったみたいな。でも、なん彼女のお姉さんがちょっとうつ病かなんかで結構大変だったらしくて、昔から。ん、それを私がちらっとその日教えてくれたんですね。最後に会った時。ま、それを初めて話したのはあなたですよ、みたいなことを言ってたんですけど、別に私は家族のことを知りたかったわけじゃないんですよ。
はい。うん。 うんうん。 そうですね。わかりますよ。うん。
そこで、なんかね、自分の自己開示したんだよっていうようなアピールみたいな入ってて、それでさらに、なんか、あ、この人なんか信用できないのかなってさらに思ってしまったんですね。
そうですね。あの、そこでちょっと言いにくいかもしんないんですけど、うん、お姉さんの話を誰にもしてないかもしれないけど、「僕、あなたのこと何も知りませんよ」ぐらいのことを
はい。 はい。 はい。
言ってあげたら、自分のことをちょっと言ったのかなっていう気もするんですけど、どうですか？
そうですね、それもあったのかもしれないですね。
うん。なんか、あんまり
いや、それは伝えてなかったんですけど。
うん。
なんかそこで、やっぱり感情を正直に伝えたけど、きちんと伝えてないの伝えきれてないのかなって思ったんですよ。
うん。 はい。そうなんすかね。うん。
で、そこで、うん、私自身も正しかったのか正しくなかったのか、まだ答えが見えてないんですけど、やっぱり消耗しちゃう自分がいやになったんですね、その感情で。
はい。うん。 いや、分かりますよ。その状態だと結局のところね、答えもらえないって、なんか、のれんに腕押しみたいな感じじゃないですか。ですよね。うん。
はい。 はい。 そうなんですよね。なんか、うん。そう、そういった状態が嫌で、なんか曖昧にされるし、なんか体よく使われているような気がしちゃって。
わかります。うん。
はい。いや難しいなと思って、こう関係性でしっかり感情を伝えて、理解していくっていうところが、できないんですよね。
うん。 え、でもこの後、また向こうから接触とかがあった場合に、あなたはその感情とかをまた伝えようと思うのか、どうしようと思ってらっしゃいます？
はい。 はい。 はい。 いや、先程もメッセージん中で自分はこう伝えたんですね、最後に。何か何も答えてくれないことに辛さだったり、話し合おうして最後にメッセージを送ったにもかかわらず、それにも誠実な対応をしてくれることはなかったって書いたら、れもそっからは返信が来ないですね。
うん。 うん。 うんうん。 ああ、なんかそうですね。あの、その相手の方が、自分のことを言わずに、なんとかあなたを繋ぎ止めようとしてるのかなっていう印象をちょっと受けたたんですけど。
はい。 はい。 つうですよ。私もそれを感じてて。あ、理由がちょっと分からないんですね。どんなトラウマがあるのかもしれないし。
うん。 うーん、でも。
話したくなしれない。でもそれすごく卑怯だなって感じちゃうんですね。
とる そうですね、あのトラウマがあっても、その信頼をしてる人にだったら多分打ち明けると思うんで
はい。 そうですね、やっぱり信頼関係を築けてなかったっていうところですよね、正直に感情を話したとしても。
うん。 でも、今の話を聞いてると、その方は誰にでもそういう態度を取るような方のような印象を受けたんですよ。
はい。 いや、おそらくそうかなと思います。
ですよね。
はい。
なので、あの、あなたは多分自分の感情を正直に伝えることだけをすればいいような気がして。
はい。
あの、向こうがどう思うとか、どう言ってくるとかじゃなくて、あなたの思っていることを正確に伝えることが一番重要なのかなっていう気はしました。
はい。 なるほど、私がどういうなことで辛い思いをしてて、この関係を終わらせたいのかってゆった正直な感ですよね。
うん。 うん。 はい。そうですね。うん。
なるほど、そういったところはしっかり伝えれたなと思うんですね。
あ、じゃあ、多分しっかりできてるような気がしますけどね。
はい。 なるほど、いやそこでやっぱりね、未練じゃないですけど、悲しい思いとやっぱりね、彼女のこと好きだったっていう思いがあるので、なんか切らないといけないんだけど、彼女から連絡来ると、もう一度会ってみみたいなっていう思いもやっぱり併せてある自分がいて、すごく複雑な感情なんですね。
うん。 なるほど。 うん、いや、わかります。今の状態はすごい複雑だと思うんですけど、あの、他にもたくさん女性とかはいるので。
はい。 確かに。
うん、その、ね、感情を正直に伝えるのを、違う人になるかもしんないんですけど、そこを頑張っていけばいいのかなっていう気はします。
はい。 はい。 なるほど、いや今日お話聞いていただいて、ちょっと胸のすっかいがなくなったってか、すっきりしました。なんか私自身、感情を上手く伝えてるのかどうか不安だったんですけど、何かお話しして、こう伝えてるっていうような確信を持てたので、ほんと聞いてくれてありがとうございます。
あ、ほんとですか。 いや、こちらこそお話ししていただいて良かったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。